Hai dormito poco quindi. <chuckles>
Ho dormito poco, assolutamente, ma poi la cosa entusiasmante era il fatto che io da italiana perché queste f questa festa medievale era in concomitanza quasi col periodo pasquale. Loro hanno, uhm, delle figure, mhmm, diciamo come dire, quasi allegoria, quasi delle allegorie che sono, uhm, praticamente dei monaci, finti monaci, con dei cappelli a punta, con degli abiti molto colorati, con i visi coperti.
Sì. Okay. Okay. Sì. Okay, ma quindi, uhm, ehm, diciamo appunto, una scena medievale però, ehm, anche la uhm, i ehm, la parte religiosa era appunto coinvolta in maniera importante.
Sì, molto forte, sì, sì. Molto, loro hanno una r uhm, sì, sì, sì, una religiosità fortissima. E a un certo punto, uhm, il Venerdì Santo anzi il giovedì, è prima del Venerdì Santo, uhm, si faceva una specie di processione in silenzio, tutta in silenzio, con questi che camminavano in mezzo alla strada. Quindi, mhmm, uhm, giovedì
Sì. Okay. E l'hai trovata un' esperienza i interessan
No, l'ho trovata agghiacciante perché a un certo punto avevo vedevo io stando diciamo a un piano basso, ehm, vedevo capito le le luci del della strada. A un certo punto capivo che c'era del del passeggio, no, mi affaccio e vedo questi qua con questi cappelli, con que a punta, con che camminavano. Madonna santa, una cosa terribile. Sì, in silenzio, tutti zitti, e quindi inizio a urlare chiamando la mia coinquilina dicendo: "Ma che sta succedendo?".
Certo. Fiumi di persone vestite da medioevo. M <chuckles> Benissimo, hai hai rotto quel momento di silenzio con delle urla. In che lingua? Italiano o spagnolo?
Praticamente. Italiano ovviamente, ovviamente. Poi me ne sono andata sapendo lo spagnolo perfettamente e tra l'altro co portandoli nel cuore però.
Giusto. Okay, okay. Senti, a livello di, ehm, cibo, quindi culinario, uhm come ti sei trovata? Ci sono anche lì importanti differenze, hai rimpianto tanto l'Italia che comunque, somma, è un Paese che ehm, dove si cade molto bene, ehm, per quanto riguarda il cibo?
Sì. Sì. Ah.

Ma fai conto che gli stessi abitanti delle città limitrofe a Mursia prendono tra virgolette, possiamo dire, "in giro" i mursiani uhm, perché non si capiscono quando parlano. Effettivamente il professore con il quale lavoravo io, uhm, era giusto, giusto originario di Mursia e quando parlava al telefono, magari con, non so, con sua moglie piuttosto che con i figli, era incomprensibile e ehm tutte le persone intorno a lui ridevano perché in realtà non lo capivano nemmeno loro. È una sorta di dialetto strettissimo con un sacco di aspirazioni. Guarda, una cosa incomprensibile, ma
Sì.
ti dirò, la cosa forse più "divertente" tra virgolette è che a un certo punto quando io sono arrivata in Spagna la mia coinquilina in realtà parlava sì lo spagnolo però lei è di origini boliviane, mentre un'altra nostra amica di origini rumene, quindi
Dimmi. Sì. Quindi tot totalmente un altro spagnolo, quindi quello sudamericano e poi quello parlato da una, uhm, straniera, uhm, in in Spagna, sì. Ehm, e tu facevi più fatica a parlare con, uhm, la mhmm la tua coinquilina, mhmm, boliviana o con quella rumena?
Assolutamente sì. Sì. Esattame Beh, in realtà facevo avevo difficoltà a parlare con entrambe perché r f mi mancava proprio il lessico di base che se non "ciao, come stai." Fai conto che stavamo dando fuoco a casa un giorno perché io non riuscivo a spiegare che il microonde davanti a noi dove avevamo messo dentro dei churros a riscaldare, evidentemente lo zucchero col calore stava bruciando e non riuscivo a dirgli, cioè c'era il fumo noi che parlavamo in cucina e io che mi agitavo e dicevo: "d d il fuoco, il microonde." <chuckles>
Okay, okay. Quello elementare, certo, ce <chuckles> Sì. Okay. Quindi quindi anche in un momento di anche in un momento di panico che di solito per spirito di sopravvivenza uno tira fuori delle risorse inaspettate, anche in quel momento non non ce l'hai fatta, <chuckles> È molto molto simpatica come esperienza. Senti, ehm, okay, quindi abbiamo parlato delle lingue. Ehm, altri aspetti, eh, che uhm ti hanno fatto sentire un pochino diciamo spiazzata, eh a parte la la lingua, magari delle uhm, tradizioni. Ad esempio, ehm, ce n'è una che mi fa, mhmm, riflettere ogni volta che la vedo alla TV, quella, la famosissima corsa dei tori in me città con tutti i cittadini che scappano dal toro.
No, no, ho iniziato a indicare il microonde e poi ho staccato la spina. Mh. Okay. Mh. Eh, sì. Allora io in realtà, forse per fortuna per me, ero molto lontana da Siviglia.

Sì, sì, ehm, però, uhm, la paella che mangiamo, che ci viene diciamo offerta in Italia, è completamente diversa. Allora, la paella vera è carne e pesce insieme.
Okay. Sì. Ah, davvero? Okay. E come come la trovi questa combinazione carne pesce?
Sì. La vera paella sì. No, non l'ho mai provata perché mi faceva troppa impressione, perché era una cosa tipo carne di agnello, cozze, vong no, non era p per me, però nei posti turistici la fanno o di carne o di pesce ed è molto buona e non c'entra niente con quella che mangiamo
Okay. Ahia, eh, sì. Okay, altre cose che ti hanno colpito in in positivo questa volta, ehm, in cui, insomma, hai detto: “Cavolo, questo questa cosa funziona molto meglio che in Italia”, piuttosto che: “Questa cosa è più buona che in Italia”, somma, differenze in positivo?
No vabbè Guarda il io utilizzavo ripeto stavo in un piccolo centro e l'università era, diciamo, distaccata rispetto al centro della del paesino, della città
Okay, un pochino fuori, sì.
però c'era a piedi, un'ora, ci arrivavi, eh. Però, c'era questo autobus super preciso. Poi, chiaramente, feci amicizia con gli autisti, ehm, sì, sì. Sotto gi per i giovani, diciamo, uhm, funzionava che facevi questa tessera, pagavi 4 € e viaggiavi gratis tutto l'anno.
Ah, puntualissimi quindi? Mh-mh. Ah, molto economica quindi, è un servizio ottimo.
Sì, sì, costano molto i treni, però molto nel senso in proporzione con quello che paghi in Italia, però puliti, sistema c'è anche la fascia bassa però puliti, sistemati in orario.
Senti, per qua per quanto riguarda invece la raccolta della spazzatura, hanno grossi problemi come in c
Io non ho visto una cartaccia buttata per terra.
Okay, quindi molto efficiente il servizio di pulizia, magari un po' per educazione proprio degli spagnoli, un po' perché appunto il servizio fi funziona in, in maniera, uhm, accurata. Ehm, bene, guarda, sono molto contento di questa chiacchierata che ci siamo fatti e di questa esperienza all'estero ehm, ti auguro una buona serata e alla prossima.
Mai. M Sì sì. <chuckles> Grazie altrettanto, a presto.

Okay.
Quindi non c'era né tantomeno devo dirti ho sentito parlare di di corrida. Ehm, è un qualcosa però per loro, loro sono molto, molto attaccati alle loro tradizioni in maniera proprio viscerale conta che Pasqua in Italia dura 3 giorni, 4 giorni, forse il Venerdì Santo, il giorno di Pasqua e la Pasquetta, vabbè, e il sabato in mezzo, uhm, per loro Pasqua dura 3 settimane. Ma sì sì, ma loro chiudono tutto.
Okay. Certo, certo. Sì. Sì. Cer 3 settimane. Okay, ma e
Io all'epoca lavoravo all'università, l'università era chiusa.
Ma tu parli di eh 3 settimane chiuse per, mhmm, diciamo le le scuole, quindi gli studenti o proprio per tu cioè anche gli uffici chiudono 3 settimane?
Sì, sì. E no, gli uffici tipo orario ridotto, i centri commerciali, orario ridotto, però le istituzioni, le scuole, eh, chiuse. In vacanza.
Okay, senti e quindi la Pasqua ehm è p quasi più importante del Natale per loro?
No vabbè pure il Natale è così, ma pure che so, hanno una sì, sì, hanno una la regione Valenciana uhm, fa una festa, uhm, che si chiama Las Fallas e sì.
Ah anche Natale 3 settimane. Sì. Si, sono molto famose tutte le varie feste locali.
E fai conto che normalmente lì durano un paio di settimane, ma tutte le uhm città, tutti i paesini dei comuni limitrofi della comunità Valenciana partecipano anche loro quindi sì, sì, a Valencia non ci si può muovere in quei giorni.
Certo. Aderiscono anche loro, pensa.